Iya, dari tetangga atau mungkin yang yang sering, apa, diputar di TV saat itu, gitu kan. Jadi mungkin mungkin mungkin mereka merasa tidak tidak ada ep eee, terutama ayah sih. Terutama ayah mungkin merasa tidak ada, apa ya, kedekatan karena ayah itu, eee, orangnya agak-agak, apa ya, dengan tanda kutip, "suka meromantisasi sesuatu gitu." Jadi jadi s musik itu dikaitkan dengan memori di masa lalu, misalkan heeh, misalkan, eee, "Oh, dulu aku dengar musik ini waktu, eee, ayahku lagi apa gitu." Ini ini, kata kata ayahku ya, berarti kan kakekku ya, gitu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu gitu loh.
Hmm. Iya. <laughs> Iya iya iya. <chuckles> Mhm. Mhm. Wah. <laughs> Oh, gitu. Heeh. Oh oh, iya, ya? Oh. <laughs> Selalu men apa ya, mmm, menyangkutpautkan sama masa lalu berarti ya? <laughs> Wah, seru nih. Nah, eee, itu biasanya gimana tuh, eee, saat, eee, apa ya, musik itu diputar itu kondisinya entah lagi sarapan pagi, entah itu lagi sore hari, itu kapan tuh Mas?
Iya, betul, selalu seperti itu. Mhm mhm. Eee, seingatku tuh selalu di saat weekend pas lagi libur, terutama misalkan hari Minggu gitu ya Minggu pagi gitu, itu pasti sudah sudah ada, eee, musik yang yang diputar gitu. Baik itu entah The Beatles atau, eee, apa itu kalau dari Indonesia waktu tuh ayahku tuh oh, ini, Koes Plus.
Oh, weekend, heeh heeh heeh. Iya. <chuckles> Iya. Mhm.

Eee, heeh, <laughs> gimana ya agak-agak, ya agak agak agak terasa setelah setelah sekarang nih setelah aku pi pikirin sekarang ya agak agak konyol sih gitu loh anak anak umur segitu dengerin lagunya yang mungkin kalau mu untuk ukuran a eee, zaman sekarang mungkin di disebut lagu-lagu yang agak berat ya gitu, karena kan lebih lebih arahnya ke jazz gitu kan, eee, ya agak agak, hah, kok bisa sih gitu kok konyol sih gitu. Bahkan bahkan sempet sempet ada ada ada gini, eee, karena aku lebih banyak didengarkan musik-musik jazz ya. Jadi pada saat aku SMP di Palembang itu ada 1, eee, stasiun radio, yang, di waktu-waktu tertentu misalkan di kalau aku nggak salah tuh di Senin malam gitu ya dia selalu memutarkan sesi untuk memutar, lagu-lagu request musik-musik jazz, ah, ya by telepon tuh by lewat lewat telepon gitu biasanya aku aku suka telepon gitu, ini sm bayangin ya ini SMP kelas 2 sedangkan, eee, pendengar-pendengar yang lain itu rata-rata sudah seumuran ayahku gitu.
<laughs> <chuckles> Ya. <laughs> Mhm. Iya, benar. Mhm mhm mhm. <chuckles> Mhm. Iya. Mmm. Heeh, oh request dari si pendengar gitu ya, wah, heeh heeh heeh. Ya, SMP kelas 2 ya. <laughs> Mhm. <laughs> Iya iya.
Jadi, bahkan bahkan, sampai si radio announcer-nya tuh sampai sampai kaget, "Kamu umur berapa?" Eee, "Masih kelas 2 SMP, Om." Gitu, "Wah, kok bisa dengerin musik begini?" Katanya. <laughs>
Iya. Wah. <laughs> <chuckles> Iya, ya, karena udah kebiasaan mungkin ya waktu kecil itu diputarkan musik-musik yang, sama gitu ya. <laughs>
Iya. Iya iya, gitu gitu, jadi jadi lebih lebih apa ya jadi, lebih masuklah gitu.
Iya. Mmm, bener sih bener. Wah, berarti memang apa ya memang ngena banget ya dari kecil dan, eee, kayaknya memang setiap Minggu ya, Mas, ya, setiap weekend ya diputar gitu ya Mas?
Iya, karena karena kan ayah kan libur di di weekend kan biasanya gitu dan biasanya weekend tuh momen bareng keluargalah istilahnya gitu. Jadi biasanya ayah dari pagi sudah misalkan sambil beres-beres rumah nih, sambil beres-beres rumah sambil dengerin musik agak agak kencenglah biasanya itu begitu gitu.
Mhm. Mhm mhm, bener bener bener. Iya. Wah, <laughs> itu sampai kedengeran sama tetangga berarti ya, Mas, ya?

Mmm, mhm.
Nah itu itu itu itu itu itu suka banget gitu loh, jadi jadi musik-musik itu ke akunya sendiri jadi apa ya, eee, kayak terinfluence lah dengan dengan genre musik itu gitu. Walaupun di saat aku tumbuh kembang, eee, itu sudah mulai, wah, istilahnya itu sudah acak-acakan nih yang aku dengerin. <laughs>
Heeh heeh heeh. <laughs> Bener bener, mhm. Iya. Bener bener. <chuckles> Nah, itu, Masnya, masih umur berapa tuh? Masih umur berapa tuh kalau boleh tau?
Mhm mhm. Waduh, aku, seingatku ya. Ini ini balik lagi ini ini s se seingatku s mungkin sekitar dari TK sampai SD lah. SD SD SD angka kecil ya, maksudnya mungkin kelas satu dua tiga lah sekitar itu, gitu.
Heeh. Wah! <laughs> Iya iya. Bener bener bener banget, berarti lagi week apa ya, masa weekend, denger musik bareng keluarga, itu Masnya berarti lagi main-main berarti ya? <laughs> Atau gimana tuh?
Ya entah main, lagi disuapin, lagi lagi apa, eee, lagi lagi ya mandi gitu kan, eee, dulu tuh aku inget banget ayah itu punya, eee, apa ya, Mini Compo kecil gitu yang me merek Sony yang tua banget, masih kaset bentuknya. Nah itu itu itu apa ya sangat-sangat nostalgia banget sih kalau misalkan lihat bentuk Mini Compo seperti itu gitu loh.
Oalah, iya. Oh. <chuckles> Iya. Mhm. Oh, iya. Heeh. Heeh heeh heeh heeh, berarti apa ya, memang, eee, masa-masa kecil dulu ya, banget. Dan apa ya kayak keingat sampai sekarang berarti ya, Mas, ya? <chuckles>
Iya iya, me mungkin mungkin seiring aku mulai dewasa, jadi seperti kayak ayahku gitu, jadi yang, eee, teringat memori masa lalu tuh kalau dengar-dengar, eee, musik-musik tertentu gitu.
Iya. <chuckles> Bener. Bener bener banget. Nah, itu kan, eee, apa ya? Kayak, eee, diputarnya itu saat-saat weekend, apa pas, eee, a Mas nya lagi, mmm, sarapan, itu lagi disuapin, itu ada enggak sih, Mas, kayak kebayang gitu loh, karena kan, eee, apa ya suasananya itu kan kayak mendukung banget ya, Mas, kayak tadi kata, Mas, eee, lagi mandi terus kan ada kayak bau sabun gitu kan atau pas makan lagi aroma ibu lagi masak gitu, itu ada nggak, Mas?
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm Mhm mhm mhm.